Sì, assolutamente.
Quelle da neonato ovviamente, perché se io mi devo anco mio padre, guarda, fa: "Non sei un po' grande per la fase neonato?" E io: "Mhmm, no, io ho bisogno di vitamine."
No, non c'è un'età per queste cose. Assolutamente no, cioè è proprio bellissimo poter mangiare quelle cose che da piccola comunque ti facevano stare bene, no, e quindi anche adesso continuano a farlo. Poi il gusto magari può essere cambiato, cioè da piccola, che magari non mangiavi certe cose, tipo le verdure e invece adesso un altro comfort food è la zucchina, che non può mai mancare in casa mia, nei miei pasti, perchè le zucchine stanno bene mhmm, sì, le zucchine stanno bene dappertutto proprio, <laughs> le farei in qualsiasi maniera, in ogni modo sono buone. <smacks lips> E quindi magari possono cambiare i gusti. <chuckles> Gua infatti infatti, una volta ho provato a fare proprio la carbonara con le zucchine, perché il mio ragazzo che purtroppo non può mangiare il guanciale vara te! Questa, eh, purtroppo è andata così, però <laughs> ehm, nonostante questo ho provato a fare la carbonara con le zucchine ed è venuta comunque molto, molto buona. Cioè, mhmm, è è un piatto che per me, quando metti la carbocrema da qualche parte, puoi rendere buono tutto
Ec Soprattutto ai ferri magari. Dici: "Se potessi infilarle nella carbonara" <chuckles> dici: "Se potessi infilare nella carbonara che li" Eh. Eh-eh. Mh. La carbocrema?! Ade <chuckles> abbiam già coniato un termine, un neologismo.
Esatto. Eh, sì, è diventata carbocrema nazionale proprio. Per me, <laughs> è di è quella il che rende il piatto unico. Infatti a volte magari, <swallows> ormai per me, mhmm, se se 1 volta a settimana non mangio la carbonara mi sento triste. Quindi di solito nel weekend, magari papà mi mi prepara la carbonara e c'è il, mhmm, masterchef, il verdetto di masterchef tutti i weekend, perché ovviamente bisogna valutare quanto è buona rispetto
Mh. Assolutissimamente sì e mi pare giusto. Senti, quindi diciamo che <clears throat> c'è un mhmm, un posto speciale o una persona che lo fa meglio in casa tua?
<chuckles> Esatto.